Oye, a ver, me gustaría, ahora, saber o preguntarte, más bien, si a ti te gusta más este momento de crear en soledad, o prefieres crear con más gente, con un equipo, pues, más grande, ¿cómo prefieres tú s hacer esto?
Pues, mira, más que crear, porque yo no soy una persona, que tenga este don de la creatividad, pero, sí me gusta trabajar, ¿estás de acuerdo? Y y encontrar cuando llegan problemas, que ese sería mi proceso creativo, realmente, este, pues, fíjate que la mayoría de las veces, eh, me gusta trabajar en equipo, eh, siempre he pensado que
<chuckles> Okey. Sí, sí, sí. Okey.
2, 3, 4, 5 cabezas, piensan mucho mejor que una sola, ¿no? Y, a lo mejor, pues, el hecho de ver distintos puntos de vista puede alimentar mejor, eh, la perspectiva que tienes, y encontrar una solución que sea más óptima, ¿no?, dependiendo y tener varios escenarios.
Sí. Sí, y creo creo, bueno, es chistoso, quizás un poco el o peculiar, por no decir chistoso, más bien, es peculiar, eh, tu respuesta, porque, mucha gente como que prefiere trabajar a solas, aunque es esta idea de, como decías, de, eh, más cabezas piensan mejor que uno, pero, como que muchas personas les incomoda mucho trabajar con otras personas, porque, justo, hay tanta información, o también tienes, a veces, que estar ac jalando a las personas para que trabajen, o para que hagan algo, que dicen, ay, no no me quiero aventar como este problemón, mejor me dedico a trabajar yo por mi cuenta. Pero, pues, de de tu lado es como más fácil, o te adaptas más fácil trabajando con con otras personas, ¿esto ha ocurrido de siempre, o hubo algo en particular que te hiciera como tener como esta perspectiva más más puntual, o más presente?
Fíjate que, en cuanto más difíciles se presentaban los temas de trabajo, yo ahí era más me daba cuenta que no lo sabía todo. Y te puedo decir que, a lo mejor, cuando empiezas a trabajar, sí te sientes que eres, uh, eh, ahora sí que la que se sabe todo de todo y vienes a solucionar la vida de la empresa, y no, eh, <laughs> fíjate que no. Entonces, fíjate, esa experiencia la tuve, o sea, como que ya me empecé a dar cuenta realmente después de mis 40 años, ¿por qué? Que fíjate que en los 37 yo trabajaba, yo tenía un departamento de importaciones en una empresa que era grande, pero que realmente no tenía mucha ciencia hacer las compras en ese lugar durante 7 años, entonces, conmigo bastaba, yo nunca tuve gente a mi cargo.
Ujú. Okey. <laughs> Okey. Ujú. Ah, okey, ajá, sí, era fácil.
En Claro, para mí era súper sencillo, porque yo hacía y deshacía lo que yo quería, pero, obviamente, como te digo, eh, yo y traía máquinas, todas estaban eh, la importación, el problema es la clasificación arancelaria, porque como que para cada producto hay una manera de importarlo, ¿no? Entonces, yo o sea, como explicación rápida, y entonces, yo importaba máquinas de juegos, en diferentes modelos, lo que tú quieras, pero eran máquinas de juegos, monitores y refacciones. Entonces, como eran cosas muy sencillas, ¿qué te gusta?, tenía yo, a lo mejor, 150 ítems en mi inventario, pues después de 7 años, bueno, yo hasta con los ojos cerrados importaba.
Sí. Ujú. Ah, okey, ajá. Mm, ujú. Sí, ya era era algo superautomático para ti, completamente conocido, ¿no? <chuckles>
Exacto, y justo, por eso llegó un momento que me aburrí y dije: "No, tengo que buscar otras oportunidades". Me puse a buscarlas, me llegó una en una farmacéutica y de 150, ítems pasé a 1500, 2000 ítems, y de los cuales yo importaba mínimo 1000 cada semana. Entonces, cuando se te viene ese monstruo de trabajo, te das cuenta que no puedes sola, no es lo mismo trabajar por tu cuenta que tener un equipo. Yo lle yo tuve la suerte de que llegué como jefa, pero yo no llegué a mandar, yo llegué a aprender, porque había muchas cosas que yo no sabía, no tenía ni la menor idea, eh, algunos procesos de importación que yo, o sea, el camino te lo sabes, pero las especificaciones son las que tienes
Ujú. Wao, wao. Oh. Ujú. Sí, no, claro. Okey. Mm. Sí, no sé, son diferentes, ¿no? Y como decías también, cada producto tiene diferentes especificaciones, no era lo mismo en las máquinas que en la parte farmacéutica, entonces a fuercita tenías que aprender tú, ¿no?
Eh. Exacto, entonces tenía yo que aprender, pero no poquito, muchísimo. Y yo aprendí de los niños que trabajé yo era la coordinadora y ellos eran mis mi eh, pues, la gente que estaba la gente que estaba a mi cargo, analistas les decían, eran los analistas. Y yo te lo juro que aprendí de ellos, como no tienes una idea, porque, aunque yo sabía el cómo, de manera general, ellos sabían la manera específica del área de farmacéutica, y se sabían, este, trucos, eh, digo, no trucos malos, sino trucos como para poder hacer las cosas más rápidamente. Sabían con quién hablar, tenían contacto con con, por ejemplo, agentes aduanales que se dedicaban a la farmacéutica que yo no conocía. Y yo, te lo prometo, que el primer año aprendí muchísimo de ellos, muchísimos. Y luego tuve la bueno, tuvimos unas licitaciones y entonces era muchísimo trabajo. No podíamos, éramos en ese entonces 3, pe le pedí a mi jefa: "Necesito a alguien más, con las licitaciones no puedo yo sola".
Ujú. Tus pupilos. Ajá. Okey. Órale. Ujú. Ujú. Oh. Hacer crecer el equipo, ¿no? <chuckles>
Ujú. Y sí, me dio chance de contratar una persona más, y para mí buena suerte la niña en cuanto a carácter era muy parecida a mí, entonces ella y yo nos entendimos, pero ráp era casi casi de que la volteaba a ver y ya sabía qué qué qué necesitaba.
Ah. <chuckles> Sin palabras, ¿no?, en automático, con miradas o con gestos ya sabían que que les correspondía hacer a cada una.
Te lo juro, te lo juro, no sabes cómo me encantaba trabajar con esta chica. Y, este, y entonces llega ella, más los niños que yo ya tenía, que sabían bastante. Con uno no llevaba yo una relación tan buena, pero la supimos trabajar con el tiempo y entonces, pues, ya era tolerable, ya de menos no me faltaba respeto, no nada, y cooperaba, que era lo importante, ¿no? Ento
Y qué qué bueno que menciones esta parte, como de poder conectar con con otras personas, im bueno, sin importar como su edad, o sea, que creo que les aprendiste mucho, siendo jóvenes y que tú eras, aunque eras mayor y que tenías como un cargo mayoritario con ellos, el poder trabajar en conjunto siento que hicieron buen equipo, ¿no?
Claro, y aparte me ayudaban mucho. Por ejemplo, en la parte de los permisos de importación, había muchos trámites que teníamos que ir a hacer en persona, yo no lo sabía hacer, entonces, cuando llegaron estas licitaciones, nosotros teníamos que ir a hacer esos trámites en persona, entonces, ¿sabes qué? Agarraba y yo les decía: "¿Saben qué? Vamos a hacer un equipo y aquí va a liderar el que sepa más del tema, no nos vamos a andar con tonterías". Entonces, el chavo que sabía de permisos, él se encargaba de toda esa parte, él era el responsable, y él era él era el que sabía, obviamente necesitaba ayuda y nos decía cómo debíamos de trabajar. Eh, para la persona, o sea, la que era experta en toda mis 2 niñas que trabajaban conmigo, habían trabajado en en agencias aduanales, entonces, no hombre, tenía yo la mitad del camino avanzado con ellas, entonces, ellas se encargaban de hacer todos los trámites con las 2 aduanas, tanto la marítima como la aérea y a mí me tocaba hacer reportes para dirección y para administración, ¿no? Pero, a veces cuando el trabajo se nos juntaba, a mí no me importaba y yo las ayudaba, o sea, ellas me decían qué hacer y yo me ponía ta ta ta ta ta, a hacerlo porque
Ujú. Mm. Ah, está súper bien. Ajá. Ujú. Oh. A talachearle, como dicen, ¿no? <chuckles>
Claro, no me podía poner en el plan de: "Yo soy la jefa, ustedes mátense mientras yo aquí los veo como sufren", no, o sea, la verdad.
No hago nada. <chuckles> No, y creo creo que eso también es muy bueno de de poder trabajar en equipo, ¿no? Que a la mej 1, pues, que aprendes de otras áreas y 2, que, pues, justo es un trabajo en equipo y que nadie se deja morir al otro, ¿no? O sea, todos tenemos, vamos hacia el mismo camino, todos trabajamos por el mismo objetivo, entonces, pues, todos les metemos mano para que el proyecto, pues salga rápido, salga como debe de ser y que no haya ningún tipo de complicación. Entonces, siento que eso es es muy bueno de poder conectar con otras personas en comparación cuando tú trabajas, pues, a solas que, a lo mejor, vas a aprender mucho, porque vas a tener que trabajar en todas las áreas, pero va a ser el camino más pesado. Vas a tener que dedicarle más tiempo, vas a estar a las carreras prácticamente todo el tiempo, o sea, pensando en que si tú hubieras sido la única en en este nuevo trabajo, en la que trabajara todas estas posiciones, no, pues, seguramente te te hubieras vuelto loca, ¿no? A lo mejor ganabas más, pero el estrés y la ansiedad hubieran estado <chuckles> a tope, ¿no?
Ujú. No, y el puesto no te daba para que para hacerlo tú sola, por algo ya estaba estructurado así. Te digo, yo llegué a tomarlo después, entonces, eh, pues, yo seguí las indicaciones y yo supe, o sea, desde el primer día dije, yo aquí no sé nada, aquí yo no soy nadie, aquí yo vengo a aprender, y a que estas criaturas que ya tienen experiencia, que ya llevan más tiempo que yo trabajando aquí, me ex me enseñen, y me enseñaron muchas cosas. A lo mejor yo les pude enseñar, no sé, a llevar un control, a este, muchas veces, a mí lo que sí me gustaba, y siempre me ha gustado cuando tengo un equipo, es que ellos también presenten los trabajos que hacemos dela delante de nuestros jefes, que no nada más sea yo, por qué
Sí, claro. Ajá. Ay, eso está súper bien.
pues porque, los estoy desarrollando para que ellos sigan creciendo, ¿no? Entonces, no sé, a veces teníamos que hacer exposiciones logísticas con nuestros jefes y, entonces, obviamente yo tenía que participar, porque no me podía hacer la que la virgen me hablaba, pero a ellos les daba un tema en específico y los 3 pasaban a exponer y les iba muy bien. Entonces, yo era como mamá gallina, súper orgullosa de los 3.
Y Ujú. <chuckles> Y eso eso, justo esto último que comentas, creo que es algo que se debe de potencializar, ¿no? Cuando se trabaja con diferentes personas, porque, muchos llegan así como, ah, yo sé todo, yo aquí te como soy el de la mente brillante, pues, yo nomás aporto ideas, y ustedes trabajan con todo lo demás. Yo aquí me hago, pues pato, nada más porque, pues, soy la que la la persona que más sabe sobre el tema. No te no necesito como cargar más, ¿no? Y en tu caso, pues que llegaras a este espacio diciendo que yo no sé nada, yo vengo a aprender, y que una vez que aprendiste trataste también, de que las otras personas siguieran aprendiendo, no que s los limitaras, ¿no? Porque, también hay muchas veces que, pues, dices, ah, pues, tú como no tienes tantas habilidades, pues, nada más haz esto y ya, no no te salgas de ese espacio, ¿no? Tú los motivabas como de, a ver, pueden, eh, presentar estos proyectos con los jefes, por si en algún momento tú de estás de vacaciones, o te cambian de área o lo que sea, pues, también hay alguien preparado para poder asumir, pues ese puesto, ¿no? Y creo que aplica para cualquier, eh, momento, en el que se trabaja con diferentes personas, que todos sean partícipes del proyecto, que todos puedan aprender, que sumen como tal a la a las cosas y que sea superfacil, ¿no? El el poder hacer cosas, pues, como masivas con esa gente, porque, luego se vuelve también muy tedioso cuando llega alguien que no encaja tanto en los grupos, o como que no trabaja, o que solamente quiere que se haga lo que esa persona dice, siento que afecta mucho, pero, qué bueno que tú lograste, pues, generar un buen equipo.
Así es. Sí, la verdad es que tuve, creo que tuve mucha suerte, tanto con la gente que me tocó trabajar. Y, a lo mejor, también en experiencias anteriores con algunos jefes que he tenido que, pues, a lo mejor no me desarrollaron, y yo dije: "Uy, pues, es que si tú quieres ser un buen líder, pues, sé lo que siempre quisiste y nunca tuviste", ¿no? Entonces, intenté esa parte, no te voy a decir que era la jefa perfecta, no, pero, sí intentaba que ellos expusieran, y te puedo decir que de menos me queda, eh, este orgullo de que estas niñas les está yendo muy bien, y seguimos siendo amigas. O sea, ellas migraron a otras empresas, solamente una se quedó en la misma, y todas me hablan, que si se casan, que si tienen hijos, que si el baby shower. O sea, hay cariño porque logramos, eh, ahora sí que a completarnos, porque esa era la palabra, éramos como un rompecabezas, que hacíamos que funcionara perfectamente bien el departamento. Y sin las ideas de ellos, te juro que yo no hubiera podido salir bien. Después de eso, a mí me dieron la planta en otra área de la empresa, gracias a todo el esfuerzo que hicimos. Sí, claro, entonces
Ujú. Ujú. Ah, qué bueno. <laughs> Sí. Mm. Ah, qué bien. No, y eso eso está, o sea, justo como decías, ¿no? Al final todos, pues, son parte como de ese engranaje, todos son pa piezas importantes para que realmente funcione, y pues, qué bueno que que en este proyecto, pues, lograran hacer, eh, ese buen equipo, ese buen match. Pero oye, haber, me gustaría preguntarte si en algún momento, a lo mejor no en este proyecto, pero, sí en otro momento de la vida, te has dicho, no, prefiero hacer esta parte yo sola, aunque, eh, en otras cosas te gustara hacerlo con más, eh, gente, que en algún momento dijeras, no, esto sí, sí o sí lo tengo, lo prefiero hacer yo sola, ¿te ha, al te ha pasado alguna vez eso?
Sí, sí, sí, sí, eh, a lo mejor en algún momento las presentaciones que teníamos que hacer a dirección, sí las armaba yo, aunque yo sí les pedía que participaran, ¿por qué? Porque, yo ya traía la experiencia en ese sentido, ya les había presentado trabajo, ya sabía qué le gustaba a mis jefes. Entonces, pues, yo nada más agarraba, repe y, o veía q o les revisaba, ¿no? Y si veía que tenían errores, la verdad es que con las cargas de trabajo que teníamos, pues, muchas veces los arreglaba yo sola y, si, ya nada más les les pasaba, y eso sí les preguntaba, ¿te parece?
Ujú. Ujú.
Y ya si ellos le entendían perfecto y se veían que todo estaba correcto, lo hacían, y si le querían agregar o quitar algo, yo los dejaba porque, pues, si tú vas a exponer, tienes que entender lo que vas a decir, no tiene que ser lo que dice tu jefe, ¿estás de acuerdo?
¿No? Sí, no. <chuckles> Sí, completamente de acuerdo. Y justo en esos momentos, ¿cómo funcionaba por ejemplo, la retroalimentación? O sea, tú estabas muy abierta con con el equipo, o en o bueno, tanto en este equipo como en general cuando trabajas con más personas, eres muy abierta a recibir la retroalimentación de las personas con las que estás o sueles también tú darla o prefieres que, pues vaya nada más así como al tanteo un poco eh, de decirle, ah, pues por aquí puedes cambiarle, pero no no y no profundizas tanto en decirle realmente lo que está haciendo bien, o lo que está haciendo mal.
Mira, te voy a decir que lo bueno de trabajar en corporativos es que tienen a ahí se inventaron las, eh, retroalimentaciones 360. O sea, te te en te te retroalimenta tu jefe, así como te ah, retroalimenta la gente que trabaja para ti. Entonces, no es algo que no quieras, es algo con lo que tienes que vivir. Y a lo mejor al te cuesta trabajo, porque yo creo que a nadie nos gusta que nos digan qué está mal, pero lo ves como algo normal, en lugar de enojarte. La verdad, a mí me servía muchísimo porque sabía cuáles eran mis áreas de oportunidad y en lo que tenía que trabajar.
Okey. Ujú. Sí, no. Sí, cuáles sean como tus tus debilidades, ¿no? Creo que sí, o sea, con lo que compartes, o la opinión que tienes al respecto de trabajar con más personas, creo que funciona muy bien y que es algo muy poco visto, ¿no? Porque normalmente te encuentras con gente que, pues tiene el ego bien alto, que no quiere trabajar, que nunca está disponible, ¿no? Que le pides ciertas cosas y, pues, termina complicando más el trabajo, pero lo ideal sería encontrar buenas personas para para hacer equipo, y creo que l las estas pues sí, como estas actividades que tú mencionabas funcionan muy bien, ¿no? Que a generan una buena comunicación y que hacen que un proyecto pueda finalizar, pues, en buenos términos. Entonces, pues sí, estuvo muy bien. Te agradezco mucho por haber compartido, pues, esta opinión. Fue muy interesante, y esperamos vernos pronto. Cuídate mucho, que tengas excelente noche.
Igualmen